بُص، أنا عندي مشكلة مضايقاني بصراحة كده، وكنت عايز نصيحتك وعايز تقول لي أعمل إيه، وأتصرف إزاي. أنا دايمًا باحس بالذنب كده إن أنا مثلًا باقعد أخصص وقت معين، عشان أعمل شغل، ولمّا باجي أعمل الشغل ده، بالاقي إن أنا يا حاجة بتشتتني، يا إما بازهق بسرعة، يا إما أصلًا باكسّل أعمل الحاجة اللي أنا كنت مخطط لها دي.
آه، أنا فاهم طبعًا إنه موضوع ال الكسل وإن أنت مش عارف تركّز في حاجة معينة أو تخلّص شغلك في وقت معين، إن دي حاجة صعبة وأنا متفَهِّم ده جدًا. و وطبعًا فاهم إن دي حاجة صعبة، بس هو أنت أ إيه بالنسبة لك ال إيه الشغل ده أو الحاجة اللي أنت عايز تركّز عليها أكتر؟ لو تدّيني تفاصيل أكتر عن طبيعة شغلك أو طبيعة الحاجة اللي أنت بتعملها يعني.
آآ، ماشي بُص هو أنا بعد أمّا اتخرّجت من الكُلّيّة، آآ ما كنتش حابب المجال اللي أنا أصلًا درسته وكنت عايز بقى أغيّر المجال وكل الكلام ده. وبالفعل يعني قعدت بقى متشتت في مجالات كتيرة بصراحة لحد أمّا استقريت على مجال منهم في الأول، اللي هو بقى كان، كنت باحب الgraphic design وباحب إن أنا أعمل تصاميم، وكل الكلام ده. وخلاص قر قررت إن أنا آه هابدأ بقى إيه، آآ أخُش في العالَم ده. وبدأت أشوف الناس بتعمل إيه، وحضّرت الكورسات وحضّرت ال ال عملت يعني آآ حاجات كتيرة كده، بس كل أمّا آجي أبدأ ألاقي نفسي هاقعد شويّة مثلًا ما أكمّلش أسبوع، و وكل حاجة بتبوظ مني تاني، وبارجع اتشتت، وارجع تاني أدوّر أنا عايز أعمل إيه، وكل الدوّامة دي باخش فيها من أول وجديد.
حلو خالص. آه. آه، فاهمك أيوه، أنا عارف التشتُّت طبعًا ده شيء مش مش لطيف خالص، وأنا حاسس آآ، بيك إن هو طبعًا شيء صعب وكده، بس هو ال الفكرة إن أنت ال ال إيه اللي مضايقك أكتر حاجة؟ هل فكرة إن أنت مش عارف تلاقي وقت إن أنت آآ، تقعد على ال ال الشغل ده وتخلّصه؟ أو الكورسات دي اللي أنت بتاخدها، والَّا فكرة إن أنت الحاجة نفسها م متشتِّتة معاك أو مش مركِّز في الحاجة، مش عارف تركِّز فيها أكتر؟ إيه المشكلة بالضبط بالنسبة لَك من ناحية الحتة دي؟
بُصّ، هو باحس إن الاتنين بصراحة وده بيوديني لده. يعني فكرة إن أنا أقعد وقت أخلّص مثلًا task معيّن أو أخلّص course أنا ب باتفرّج عليه أو أخلّص حتى project مطلوب مني، آآ، إن أنا أقعد أ أخلّص في ده وقت كده، باحس إن أنا زهقان وباتشتِّت ما باقدرش أدّي له كامل طاقتي وكامل تركيزي، وده بالتبعية بقى طبعًا الحاجة بتتراكم عليَّ، وبافضل كُلّ شوية أأجّل، أأجّل، أأجّل لحد أمّا في الآخر، باحس إن أنا اتقفلت من المجال كُلّه، ب اتقفلت من الشغل كُلّه، فباسيبه وبارُوح أدوّر على حاجة تاني.
آه. آه، لأ، أنت عندك حق بصراحة يعني مع تراكمات الحاجات دي بيبقى صعب إن أنت ت تكمّل فيها، والموضوع يبقى فعلًا بيزهّق كده، ويخليك ت تبقى عايز ت تبعد عنه يعني، فأنا مقدّر حاجة زي دي، بس هو أنت عادةً طَب كنت بتخصَّص وقت معيّن للموضوع ده؟ يعني كنت بتحدِّد يوم معيّن أو وقت معيّن في اليوم، يعني الصبح أو بالليل، كام عدد الساعات اللي كنت بتحدّدها له، والّا كنت سايب الموضوع بركَاوي؟ يعني كان الموضوع ماشي معاك إزاي؟
هو في الأول، آآ، أنا كنت محدِّد كُلّ حاجة، وماشي بقى بنظام وعامل لنفسي جدول، وعامل كُلّ شيء، ولكن مع الوقت ما بقِتش ألتزم بيه، لإن زي ما حكيت لك كده بقيت باقعد بازهق، آآ، مشتِّتات كتيرة حواليّا بقى مثلًا إيه، آآ، ألاقي صحابي مثلًا مسافرين طَب ما يلّا تسافر معانا، أو ألاقيهم مثلًا بالليل نازلين قاعدين على القهوة، طَب تعالَ انزل معانا <tsk> باب آه، فبالاقي إن أصلًا ال الجدول اللي أنا حاطّه بيتلخبط، وبافضل كُلّ شوية أأجِّل حاجات وما باعرفش أركِّز في حاجة معيّنة، فكُلّ الحاجة زي ما قلت لَك بتقعد تتراكم، لحد أمّا باحِس بقى آه في الآخر إن أنا م مش قادر.
بالضبط. آه. بترُوح نازل معاهم، آه. امم. طبيعي آه. امم، أيوة ما عندك حق بصراحة، طَب فيه أي مثلًا مشتِّتات تاني غير ال ال ال صحابك والخروج وكده؟ هل أنت مثلًا بتستخدم التليفون كتير أو في حاجة من أنواع المشتِّتات دي؟ استخدام برضه ال ال ال الelectronics والحاجات الحديثة دي؟
امم. بصراحة آه، باستخدم التليفون وباستخدم ال laptop وباحُطّ باحب أقعد ألعب، وأنا من النوع اللي بازهق بسرعة، آآ، آه، بب و ومن النوع إن أنا بازهق بسرعة كمان يعني. فتلاقيني ما بادّيش مثلًا حاجة من وقتي أكتر من ساعتين، مثلًا يعني. فأنا حتى لمّا باقعد ألعب تلاقيني شوية زهقت من اللعب، أرُوح رايح عامل حاجة تانية، <tsk> وما بارجعش تاني. ب ب لمّا بافقد تركيزي صعب إن أنا أدخل في الت في ال في الmood بتاع التركيز ده تاني. وفي مشكلة بقى أكبر، إن ده كُلّه أصلًا بيأثّر عليَّ وبيحسِّسني بالذنب، وبيخلّيني بقى مش قادر، بيخلّيني دايمًا حاسس إن أنا، آآ، سايب حاجات كتيرة وحاسس إن أنا مش قادر أعمل حاجة، فاهم قصدي؟
بيأثّروا عليك يعني؟ إمم. إيه هي؟ طبعًا آه، ش يعني شعور فاهمك طبعًا، شعور صعب إن أنت تحس بالذنب ده مش شعور سهل خالص، فأنا م مقدّر طبعًا إن حاجة زي دي صعبة عليك، إن أنت تحس إن الموضوع مش م م مش بيتنِجِز معاك أو مش بيبقى مُنجِز معاك الموضوع، وإن أنت بت بيبدأ بقى بيتحوّل معاك لكَسَل ويأثّر على تقصيرك في الحاجات دي، فأنا طبعًا مقدّر حاجة زي دي جدًا، طَب أنت مثلًا ما حاولتش تعمل أي حاجة، حاولت تجرّب أي حاجة تخرّجك من الmood ده كmood نفسُه حتى؟
امم. بُص هو أنا يعني، آآ، قعدت أدوّر إيه اللي ممكن يخلّي حد يركّز في حاجة هو بيعملها، وقريت حاجات كتير، وشُفت فيديوهات كتير، وشُفت حاجات شبه كده. وأكتر حاجة
كويس، حاولت تجرب أي حاجة؟
آه، هي أكتر حاجة فادتني بصراحة، أو حسيت إن هي ممكن تخرّجني ماشي من الmood ده شوية، إن أنا أفصل شوية وارجع أكمّل تاني، بس أفصل مدة طويلة، إن أنا بقى أسافر مثلًا، أو آخد أجازة، أو أروح أعمل حاجة تانية منفصلة خالص عن الشغل. و وعملت كده فعلًا، وجرّبت ده، ولمّا رجعت آه كانت النتيجة حلوة، بس برضو فترة صغيرة، ورجعت تاني، آآ، آآ، أفضل، آآ، أ أزهق بقى، وأعمل كنت اللي كنت باعمله ده في الآخر.
امم. وبعدين؟ امم، فاهمك إن أنت تنجح في حاجة زي دي وبعدين ترجع تنتكِس تاني، فده شيء صعب طبعًا، فأنا فاهمك في الحتة دي خالص بجد يعني. طب وعلى كده ال أنت إيه في اللحظات دي كنت بتحس بإيه؟ إيه الشعور اللي كان بينتابك؟ هل أنتَ مثلًا كنت بتقول إن أنت بتحس بالذنب وقتها، هل الذنب ده كان بيأثّر عليك بقى من ناحية تقصيرك في الشغل نفسه، أو في الحاجات التانية في حياتك؟ علاقتك مثلًا بالناس اللي حواليك اتأثرت، أو أي حاجة حصلت من الحاجات دي؟
امم. بالضبط آه، يعني أنا فكرة إن أنا حاسس بالذنب، وحاسس إن أنا مقصَّر في شغلي ومقصَّر في حياتي، ده بيخلّيني أقعد أفكّر في الشغل وأفكّر في الحاجات اللي ورايا، وأنا باعمل حاجات تانية، زي م وأنا قاعد مع أهلي مثلًا أو أو وأنا في الأجازة حتى، أنا مش عارف أستمتع بالأجازة، ومش عارف أستمتع بوقتي، عشان أنا بافكّر دايمًا في التقصير اللي أنا مقصّرُه ده وعارف إن أنا هاخلّص الأجازة مثلًا، وهيبقى لسه ورايا شغل كتير، وورايا هَمّ كتير مش قادر أقعد أعمله، فما ما باعرفش أستمتع أصلًا، ما باعرفش أقضّي وقت مع عيلتي، ما باعرفش أقضّي وقت مع أصحابي، ما باعرفش أقضّي وقت مع نَفْسي.
إمم، اللي هو الموضوع بقى مأثّر عليك من كُلّ النواحي مخليك حتى مش عارف تقضّي وقت مع اللي حواليك، وتستمتع بحياتك معاهم، صح؟
بالضبط كده، آه.
آه، لأ، فعلًا دي حاجة صعبة، وأنا مقدّر حاجة زي دي طبعًا، وعارف إنه قد إيه صعب إن أنت م ما تبقاش عارف تنظّم حياتك في العموم، الموضوع كده مأثّر عليك من كُلّ الجوانب، فده فعلًا شيء صعب يعني، وكتّر خيرك بجد إن أنت متحمّلُه، طَب على كده مثلًا ما جرّبتش ت تخلّي حد ي-ي يساعدك في حاجة زي دي؟ إزاي يعني يساعدك، يعني مثلًا صديق معاك بيعمل نَفْس الشغل ده، أو أنتم الاتنين بتاخدوا نَفْس الكورسات مع بعض إن أنتم عارف أنت تحمِّسوا بعض زي كده، حتى لو أخوك في البيت، حد من العِيلة نِفسه يتعلِّم الحاجة دي، تتعلّموها مع بعض، تقسّموها كده خطوات وتتعلّموا، وكُلّ واحد يقول للتاني أنا وصَلت لكذا، لأ أنت وصَلت لكذا، ع جرّبت تعمل حاجة زي دي قبل كده؟
إمم. هو أنا بصراحة فكّرت في الموضوع، بس ما اخدتش فيه خطوات صريحة يعني أنا، آآ، كان حد يعني قال لي جرّب إن أنت مثلًا تندمج مع مجتمع شبه اللي أنت شبهك أو شبه اللي أنت عايز تتعلمه ولكن أنا برضه حسّيت إن أنا مش مش عارف أعمل كده ازاي، مش عارف ألاقي المجتمع ده فين، آآ، يع يعني ال عف في الGraphic Design هو قال لي اقعد مع ناس عندهم نفْس شغفَك، وعندهم نفْس طموحَك، وعايزين يتعلموا، وعايزين يخشوا المجال بتاعَك.
آه. بس أنت ما عرفتش توصل لهم إزاي بقى.
ما عرفتش، آه، ما عرفتش طَب هل مثلًا، يع يعني فكرة إن أنا أخش هالاقيهم فين؟ ه هاروح لهم ازاي؟ هي هاكلمهم أقول لهم إيه؟
إمم. أقول لك أنا، أنت ممكن مثلًا آه، أنت ممكن مثلًا يعني في حاجة زي دي بسيطة، هي، آآ، الموضوع سهل تقدر توصل له، يعني أنت ممكن مثلًا ال عندَك ال الجروبات الFacebook، أنت بتقول بتستخدم التليفون، فممكن تخلّي استخدام التليفون بقى في الحتّة دي في حتّة مفيدة شوية، إن أنت تدوّر في جروبات لل للFacebook زي مثلًا المُصمم الأول، أو Group مش عارف مصممين في الشارع، أو مص مصممين على الناصية، تقريبًا، آه، كان اسمه مصممين على الناصية، فمصممين على الناصية، المصمم الأول، دي جروبات بتلاقي فيها ناس كتير مهتمّة بالGraphic Design وتلاقي ناس ق حتّى أصلًا بتنزل لك الكورسات اللي مهمّة، واللي تخلّيك تدخل في مجال العمل بسرعة، فممكن تتواصل مع حد هناك، أو تنزّل حتى Post على الGroup ده وتقول، يا جماعة أنا بابدأ، ما فيش حد يبدأ معايا وكده، نشجع بعض، ساعتها هيبقى نوع من أنواع التشجيع كده من الناس اللي حواليك، إن أنتم تم تمشوا مع بعض خطوة بخطوة يعني.
إمم. جميل. إمم. إمم. جميل، بس ح حاجة زَي دي ممكن فعلًا تخلّيني آآ قادر أشتغل أكتر، وعارف أركّز أكتر في اللي أنا باعمله؟ والّا برضه ه ه هاقضّيها فترة كده زَي الأجازة اللي خدتها وفي الآخر برضه هارجَع تاني أحس إن أنا م مش قادر أعمل حاجة، ومش قادر ادّي وقت للشغل؟
لمّا تحس بحاجة زَي دي تاني هو هو ممكن تعمل معاك كده، يعني أنت جرب وشوف إيه اللي هيحصَل، بس أنت لو حسيت بحاجة زَي دي تاني، ممكن تعمل إيه، ممكن تشوف محفزات بقى تخلّيك تكمّل الرحلة، ما تبق ما تقفش في النص. يعني أنت مثلًا أ حاسس إن أنت ممكن الموضوع يحصَل معاك ملل في النص أو بتاع لأ ادّي نَفْسك محفز، المحفز ده ممكن يبقى عن طريق إيه، عن طريق إن أنت تعمل مثلًا design من الشغل بتاعك ده، وتنشره على الجروبات دي، الجروبات اللي قُلت لك عليها دي. لو نشَرت عليها، ساعات الناس من هناك بتدّي آآ يعني أ طاقة إيجابية في الموضوع، حتى لو أنت كان تصميمك مش حلو، بتلاقي الناس بتشجعك في الج النوعيات دي من الgroups، إن هُم يقولوا لك الله! ده تصميمك حلو. فساعات المشجعات دي تبقى محفز ليك، يخلّيك ت تثابر كده، وتحاول تكمّل في الشغل أكتر وأكتر يعني، ده مش بعيد أصلًا الناس حتى تعرِض عليك شغل في الجروبات دي، فهتلاقي الموضوع بالنسبة لك آه، هتلاقي الموضوع بالنسبة لك محفز في النص. كمان فيه حتّة آآ آآ مهمة ممكن تعملها في في حكاية الوقت ده، إن أنت تلاقي وقت إن أنت تعمل الحاجة دي، أنت ممكن إزاي تلاقي وقت، والله أنت ممكن تقسّم وقتك، أنت قُلت لي إن أنت جبل قبل كده يعني جربت ال الجروبات وإن أنت تشوف مش الجروبات آسف، إن أنت تقسّم وقتك وتعمل آه، حوار الجدول ده.
آه. ماشي. آه. ياه! اهم. آآ، جربت إن أنا أعمل جدول آه، بس ما انتظمتش عليه آه، كنت باحس إن إن دايمًا آآ آآ مرهق أو باست ب بأُستنزف يعني، فاهم قصدي؟ ب باحس إن أنا ما ما بامشيش على الجدول.
فاهمك آه، لأ أنت بقى قبل ما تبدأ آه، قبل ما تبدأ الخطوة نَفْسها لأ، اعمل عارف أنت؟ اعمل refreshment كده، إعادة طاقة لنَفْسك اللي هو قبل ما أبدأ التاسكاية دي، أنا هانزِل أرُوح أكُل أيس كِريم مثلًا من الsupermarket تحت، أنا هانزِل أشم الهوا، بس ما أطوّلش عن مدة كذا. قسّم كُلّ حاجة من الحاجات دي بوقت، فخلّي فيه مجال للترفيه قبل الشغل، ومجال للترفيه في النص، ومجال للترفيه آخر الشغل، اعمل أي حاجة افتح الشباك وبُص منه حتى اللي هو شِم هوا، عارف تغيير الهوا ده ممكن ي يدّيك طاقة إيجابية كده، يخلّيك تحاول إيه تغيّر مُودك شوية، فدي ممكن حاجة تساعد إن الجدول ينتظم معاك. كمان ممكن تعمل مِنبهات للموضوع ده، تعمل تطبيق applications من اللي بتقفل لك المشتتات، زَي أنت مثلًا بتستخدم التليفون كتير، اعمل أي application يقفل لك المشتتات دي. جرب كُلّ الحاجات دي، ما فيش أي حاجة منهم مثلًا جربتها قبل كده؟
إمم. جميل. إمم. آآ بصراحة لأ ما ما جربتش اللي أنت قُلت عليه ده. أنا أنا كنت دايمًا تفكيري كُلّه في ال في ال في الفترات الطويلة. يعني أنا أنا <tsk> ممكن آخد أجازة كبيرة، أو آخد مثلًا أ أشوف مجال تاني أو حاجة زَي كده. إنما زَي ما أنت بتقول كده، أعمل refresh لنَفْسي على طُول ومكافآت، دي ما جربتهاش بصراحة.
آه، لأ ممكن تجربها، وإن شاء الله يعني تطلَع معاك يعني تدّيك حَلّ كويس كده، أو تقدَر ت تخلّيك تحس بالإنجاز شوية، وأتمنى لك إن شاء الله إن أنت تقدَر إيه تتخطاها كده، وتعدّي الموضوع، وتقدَر تلاقي شريك يساعدك في الرحلة دي معاك بإذن الله.
إمم. يعني أ أنا عايز أقول لك بجد، بجد أنا نفسيتي اتحسنت جدًا، وحاسس إن أنت فعلًا النصايح اللي أنت ادّيتهاني دي هتفيدني. فكرة إن أنا ألاقي ناس شبهي في الجروبات اللي أنت نصحتني بيها، أو إن أنا أكافئ نَفْسي، وأعمل refresh لنَفْسي، و وحاجات زَي كده دي حقيقي حاسس إن هي هتفيدني جدًا. فأنا باشكرك جدًا، جدًا، جدًا على كُلّ النصايح دي.
حبيبي، أكيد أنا متاح دايمًا هنا في أي وقت، لو احتجت أي حاجة ابعت لي.